À, ô kê nha, thì hông biết trong những cái bước mà bạn vừa kể đó ha, là mình sẽ, ơ, ờ, chọn cái, ơ, cái bạn có thấy cái việc kế hoạch á cần hay là cần là chung được.
Ờ, kế hoạch đó nha, thì, ờ, nếu mà chưa có cái việc mà có kinh nghiệm lập kế hoạch á, thì cứ đặt mục tiêu chung trước đã, rồi mình tìm hiểu thêm. Ví dụ mình từ lời khuyên từ những người có chuyên kinh nghiệm nè hoặc là trên mạng nè.
Ờ, ờ. À, chung trước ha, ô kê. Đúng rồi, hợp lý, ừm, nói chung là cũng nhiều đó.
Nhóm, bắt đầu chia nhỏ hơn, có thể nhiều khi kế hoạch mình chưa biết là mình phải làm gì trong vòng, ờ, 6 tháng tới, đúng hông? Nhưng mà chắc chắn là một tới thì mình sẽ chia nhỏ là 4 tuần thì mỗi tuần thì mình cũng phải biết là mình mình sẽ chia nhỏ điều đó để mình rà mỗi tuần mình cần làm học. Có thể là đọc thêm một cuốn sách mới, đó.
Ừm. À há, đúng rồi. Chia ra ha. Ô kê. Ừm, đọc sách nữa hả? Ồ, vậy thì hông biết đi, bạn nhắc tới sách đi ha, thì hông biết là bạn có lời khuyên cho những cái người nào mà họ còn đang ngần ngại, phân vân chưa có dám thử đó bạn, thì bạn khuyên họ đọc nên đọc cái sách gì đầu tiên nè.
Ờ, nếu mà, gọi là, chưa xác định được mục tiêu á, thì nên đọc cái quyển sách mà, à, hướng dẫn các quyển sách về phát triển bản thân á, những cái quyển sách để hương hướng dẫn là cái mục tiêu của cuộc đời đời của mình. Xác định những cái mục tiêu liên quan đới điểm điểm yếu này mình sẽ biết ra được cái điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, thì cơ hội của mình là gì, thì từ đó mình sẽ cân, mình chưa xác định mục tiêu thì từ đó thì mình có thể rút ra được, ờ, mình sẽ phù hợp với lĩnh vực nào, đó, và vậy thì hãy đọc những cái quyển mà chuyên ngành trong những cái lĩnh vực
Ừ, ô kê. À! Cũng hay á. Ờ, hợp lý luôn, ừm. À, vậy đó ha. Hay á, ờ, ô kê. Chuyên ngành á hả?
mình muốn thử, đó.
Ồ, cũng được á, kiểu như, học lý thuyết này kia, những cái kiến thức cơ bản trước của ngành đó, đúng hông bạn? Thì nói chung là cứ chung quy là phải quay về là phải hiểu được chính bản thân mình trước cái đã, đúng hông bạn? Kiểu như là, hiểu coi là mình, ờ, điểm mạnh chỗ nào rồi cần cải thiện cái gì, rồi phù hợp với cái gì, đúng hông nè? Rồi, vậy thì bạn ơi, có nhiều người á, họ, kiểu như, lo sợ lắm là mất thời gian này, mất tiền bạc ha, hoặc là thậm chí á là bị gia đình phản đối luôn đó bạn. Thì hông biết trong những cái trường hợp đó đi thì bạn sẽ khuyên á là người ta làm như thế nào nè, để mà giảm cái rủi ro và có thể vẫn tiến lên được ha?
Ừm. Ừm. Đúng rồi nè.

Rồi, tức là ngành thứ 2 thì mình sẽ học những cái khóa ngắn hạn bên ngoài thôi, chứ mình sẽ không học theo đại học nữa, đó.
Ồ. Có nha. Mình hiểu, mình hiểu. A, mình hiểu nha. Ôi, vậy thì trong cái lúc đó đó bạn, kiểu như á, là, sao ta, bạn thấy cái điều gì là quan trọng nhất á, khi mà bạn học song song giữa 2 ngành như vậy nè?
Cái điều ý chí ờ, cái ý chí á là cái điều quan trọng nhất nha. Cái mục tiêu càng sẵn sàng mình quyết định là mình dấn thân cái lĩnh vực mới này không, thì cái động lực của mình nó mới mạnh mẽ. Tại vì nếu mà động lực không có mạnh á hả, là nhiều khi á, ừm, có nhiều lý do để cản mình lắm, về thời gian nè, tại mình phải học thêm một thứ mới, đúng hông? Rồi, ờ, rồi sự nghi ngờ của những người xung quanh nè, rồi sự nghi ngờ vậy nữa, tại vì mình chưa có chứng thực cả thì nó sẽ rất nhiều cái điều nó sẽ trỗi dậy trong lúc đó, thì quan trọng là phải có cái ý chí và phải có cái mục tiêu rõ ràng, mạnh mẽ.
Ý chí, đúng hông? Ừm, hiểu nha. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Ừm, đúng là bàn tán lắm á. Ừm, chính xác. Mình đồng ý nha, ừ, thì l cái lúc mà chuyển đổi chắc chắn là cũng chưa có thành tựu gì, đúng hông? Thì mọi người cũng sẽ dị nghị này kia nè, rồi quan trọng là mình phải giữ được một cái ý chí vững vàng, đúng hông bạn? Ờ, vậy thì nếu đi, mà ai đó đó bạn, họ muốn bắt đầu ngay bây giờ đi, thì hông biết á, là bạn là có thể khuyên gì để cho họ làm trong vòng 24 giờ đầu tiên hông?
Uầy. Ừm, trong 24 giờ đầu tiên á nha, thì gọi là, cái đầu tiên á, là phải dám bước đã, tức là phải dám bước rồi, đúng rồi, nhưng đầu tiên là phải xác định là mình dám đã. Còn nếu mà mình xác định mình vẫn chưa dám á, thì thôi, cứ ở yên đó, khi nào mình cảm thấy là nội lực mình đã mạnh lên thì mình dám là mình hả làm. Rồi thứ 2 là có thể đơn giản, ờ, xin lời khuyên thì quá tốt, tại vì nếu mà ai có lời khuyên những người mà trong cái lĩnh vực mình mình quan tâm mà có những lời khuyên mà những người đó họ đã chuyên gia trong đó rồi thì quá tốt. Còn trường hợp
Ừ, làm gì đây? À, dám làm, đúng hông? Ừm. Đúng, đúng. À, ô kê. Rồi, được á. Ừm, lời khuyên hả? À, hợp lý. À há, hiểu nha, à. Trường học là còn ê, sao? Ừ, đúng rồi.
Nếu không có thì sao? Thì có thì Xuống, mình ghi cái mục tiêu của mình nè, rồi xong rồi mình mạng, mình tìm kiếm những cái, à, hội nhóm.
Ghi ra ha. Có nhiều cách mà, đúng hông? Ừm, đồng ý với bạn luôn nha.
Phải đặt bút xuống. Đó, rồi xong sau đó lên những cái kế hoạch nhỏ, mình sẽ tìm sau quá trình tìm kiếm trong hai mươi bốn, đúng hông? Chính xác, chính nhỏ.
À, ừm, ô kê. Nhìn chung là phải một chăm ở trước, đúng hông bạn? Tiếp theo rồi cuối cùng là kế hoạch ra ờ, thì thấy đi những cái bước đó nó là cái bước bạn.
Đúng rồi nè. Ừm, ờ, do cái đó bị ngắt quãng một xíu, bạn có thể hỏi lại cái câu này giúp mình được hông?